А как ты думаешь, как вообще смартфоны меняют наше личное отношение в повседневной жизни?
Мгм. У меня при переезде, например, ну вообще сильно всё изменилось, потому что раньше я не могу сказать, что я была постоянно в каких-то социальных сетях и в смартфоне, но теперь я только могу общаться со своей семьей, друзьями, э, в смартфоне, да.
Так. Ага. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот ну, э, вообще огромная ли это разница, а, вот между личным общением, и, э, таким, через, да, современные технологии, через смартфоны чаще всего, а, или вот ты уже приспособилась?
Для меня вообще огромное. Я вот могу даже историю рассказать. Вот когда у меня начались с молодым от э, человеком отношения, и он жил, естественно, в Европе, я жила еще в России, и мне, например, ну, очень было тоскливо, я постоянно скучала, и, например, когда я занималась своими делами, то есть у меня были подруги, у меня была работа, то есть я была вся, э, все все с семьей, собственно, родители рядом, и вроде бы как я отвлекалась и не скучала. Но когда я с ним разговаривала в "Скайпе", у меня постоянные какие-то были истерики, потому что вроде бы я с ним поговорила, но мне становилось почему-то наоборот хуже. Я чувствовала, что я не могу человека ни обнять, ни поцеловать, и, я так далеко, когда мы увидимся, я не знаю, то есть наоборот мне хуже становилось от этого.
Расскажи, почему. Давай. А Мгм, конечно. Так. Мгм. О, вот как. Хм. То есть, тебе вот не хватало именно вот этих тактильных, да, проявлений любви, да, какой-то, и вот это ты, с чё-т как-то остро ощущала, э, ну, расстояние, так?
Да, да. То есть если, например, я его не видела или в смс-ках мы общались, то есть у меня и не было ощущения такого вот, э, ну, общаемся и общаемся, а когда вот я видела его, э, в камере, но ты же не можешь прикоснуться к человеку. И у меня было такое чувство, что вот я не знаю, какая-то истерика у меня даже иногда бывало, мне мама там говорит: "Да успокойся ты! Да вы увидитесь! Да вы встретитесь!" А я: "Ой, мама, что будет, когда? Может, мы никогда не увидимся? Ой, я так по нему соскучилась!" То есть я вот так вот реагировала.
Мгм. Мгм. Мгм, ничего себе. Ага. М, ничего себе. Да, а скажи пожалуйста вообще как раз поскольку у тебя был пример вот как раз таких отношений даже, на расстоянии, правильно я понимаю? А, вот это п это пришлось уже на современное время, да, у всех были смартфоны, возможность, да, общаться всегда. Это уже вот сейчас было, да, ну там, несколько лет
Мгм.
назад? Правильно я пони началось да, ага?
Но это уже давно, сколько 13-15 получается, уже 15 лет назад.
А? А скажи, пожалуйста, вот когда у вас начались отношения, была возможность этой частой коммуникации через, э, "Скайп" или или ещё нет?
Да-да, мы постоянно в Скайпе сидели, но естественно в течение дня мы просто переписывались смсками, а вечером у нас был постоянный Скайп. Но иногда конечно из-за работы или из-за моей учебы, то есть, э, мы могли пропускать дни, вот. Но по выходным это всегда, и где-то в течение недели тоже мы встречались в Скайпе. Мгм.
А, сразу, то есть он? Мгм. Ха. Конечно. Мгм. Мгм. А много ли вы ф в у вас была много ли возможностей проводить время физически вместе? Он приезжал, ты приезжала. Как это происходило?
Да, ну мы сначала, естественно, встречались, то есть мы, получается, где-то раз, э, в три месяца встречались. То есть или он ко мне приезжал, или я к нему приезжала. Но когда мы стали готовить документы, мне нельзя было выезжать, то есть у меня не было визы, вот, и он уже сказал: "Ну, собственно, виза скоро будет готова". А по-честному ее делали 9 месяцев. И вот 9 месяцев мы общались только в Скайпе, И я помню, что даже у меня уже такое состояние было эмоциональное, я думала, что это никогда не кончится, и мы уже чуть ли не расстались. Я уже ему там, э, написала, позвонила, что всё, я ждать не хочу, меня эти нап отношения напрягают, что скайп отношения это не для меня, вот. И действительно на волоске мы висели.
Мгм. Ага. Ого! Ничего себе! Мгм. М. Ух ты. Да. Ничего себе. А с другой стороны, а как ты думаешь, вот если бы не скайп и современные вот эти технологии, да, там возможности переписки постоянная и вот, да, каких-то видео, а, вообще возможны ли были бы эти отношения?
Да, мне кажется, кстати, нет. Де да, действительно, ведь "Скайп" и помогал нам как-то общаться. Ну вот я говорю, вот так вот мой организм реагировал, то есть я сама не понимаю, что со мной тогда было. У меня было какое-то чувство постоянное, что, вот, я что-то не доделала. Вроде мы поговорили, но, э, никакой тактильности. Для меня, наверное, просто очень это важно, что ли, получается. Вот.
<laughs> Ну, то есть да. Мгм. Мгм. Да, но при этом видишь, как бы, когда у тебя не было таких провокаций, в виде видео созвонов, да, ты как бы и не думала, да, ты не не была в в этом состоянии тревоги, да, к постоянно, только вот после вашего видео. Интересно, как ты думаешь? Мгм.
Конечно! Я просто отвлекалась и всё, на свою жизнь.
А как ты думаешь, почему вообще, да, что вызывало такое, и бывают ли у тебя какие-то сейчас такие состояния? В уже
У меня, например, вот, с подружкой тоже было такое состояние, то что мне не нравится, потому что, э, моя подружка, она очень занята, у неё ребенок, у неё работа, то есть у неё были с родителями проблемы, и она тоже часто меня просто приглашала, ну, на видео поговорить, потому что у нее не было времени, вот. И сначала я как-то к этому хорошо относилась, нормально, но потом я её стала приглашать куда-то, ну, сходить со мной в кафе, встретиться, погулять, поболтать. И она мне стала говорить: "Ну мы же с тобой на видео уже поболтали", а я такая говорю: "Ну это же не одно и то же." А человек просто говорил, что: "А у меня нет времени", то есть ну для меня, например, сходить в кафе, или где-то поболтать, или лично увидеть человека- это не то же самое, что видео. Для меня это вообще какой-то нонсенс, что она сказала! Я даже как-то на нее обиделась, помню.
Мгм. Ага. У нас Ну да. Мгм. Так. Ага. Мгм. А, ну <chuckles> Ага, а ты поговорила с ней по этому поводу потом, ну, в связи с твоими эмоциями, там?
Да, конечно! Да, я поговорила, но такое ощущение, что как будто она меня не поняла.
Мгм. Ну то есть всё-таки видишь, для тебя видимо мож А как ты думаешь, может быть действительно вот этот твой опыт, э, долгих, да, отношений на расстоянии, и даже видишь ли, тебя как-то вот провоцировало на такие негативные эмоции, эта видеосвязь. Может быть, оно и закрепило такое, какое-то, да, у тебя, что видео, оно тебя как-то да, не ну, не удовлетворяет полностью, как общение да, и даже немножко нервирует. Как ты думаешь?
Да, так вот точно, так и есть! Меня, кстати, на например, это нервирует, я думаю так, вот реально в жизни, потому что ну для меня вот встречи мои с подружкой, вот я начала вспоминать, как мы раньше классно проводили время, куда-то ходили гулять, общались, мы и в клубы ходили, и на вечеринки, и вечно организовывали что-то. То есть у нас были, ну, действительно веселые, классные времена, а сейчас мы сидим в "Скайпе" в каком-нибудь там или, э, э, как новый называется, уже не "Скайп", а забыла, в "Вотсапе", да. Вот да, "Зум", "Телеграм", ну как это можно поменять? Вот, я вообще не понимаю, её позиции я не понимаю!
Мгм. Мгм. Мгм. Да, конечно! Мгм. Так. Ага. Ну "Зум", да "Вотсап", "Зум", "Телеграм", да, ну, это уже кто чем пользуется. Мгм. Ага. Так. Да, ну то есть а для кого-то действительно, это такая приемлемая альтернатива, да, вот так и получается. Скажи, пожалуйста, а есть у тебя вообще друзья, знакомые, с учетом того, что ты переехала всё-таки, да, и у тебя нет возможности общаться, да, с некоторыми людьми просто иначе, вот, только дружба по переписке. Да? Вы только общаетесь в соцсетях, там, да, в мессенджерах, и всё. И но при этом ты чувствуешь близость. Бывают такие примеры?
Вообще, у меня, кстати, опять плохие примеры, потому что, когда я переезжала, у меня очень много было друзей, с которыми мы переписывались в мессенджерах, и чем дольше я жила в Европе, тем, э, больше практически все эти друзья отвалились, они потерялись. Мгм. Не сохранилась дружба, вот только я с вот этой вот подружкой общаюсь с 1, ну, уже давно мы общаемся, и ещё с, э, ш со школьным другом, и всё.
Мгм. Да. Ага. Вот как, ага. А скажи, пожа да. Ага. А вот скажи, пожалуйста, ну это действительно часто происходит с людьми, к сожалению, что вот, вот это, как раз, отсутствие, да, в физической, э, физического контакта да, такого общения, вот, этого легкого, глаза в глаза, да, вместе, когда ты проводишь время, даже какие-то просто прикосновения дружеские, да, это так всё важно. А скажи, вот, что, как ты думаешь, э, помогло тебе сохранить дружбу с вот этими, там, 2 людьми, с которыми ты продолжаешь общаться? Какой у вас формат общения?
Мгм. Ну, мне кажется, вот, с ними, просто потому что я их действительно знаю с самого-самого детства. У меня, вот, э, такая идея только. То есть действительно, это мои самые древние друзья если их так можно назвать, вот. Ну и всё равно, естественно, уже общение, оно изменилось. То есть, если раньше оно было очень близкое, я могла действительно всё им рассказать, теперь это какие-то просто банальные фразы: "Как дела? Что у тебя нового?" И какие-то фотографии можем друг другу послать, и поздравить, там, с днем рождения, с Новым годом, вот такое, то есть какое-то поверхностное общение всё равно стало.
Так а как вы поддерживаете связь? <laughs> Мгм. А, вот как. Мгм. Ага. А, ну то есть оно всё равно изменилась, да? Н-а на такое, да, формальное более. А скажи пожалуйста, ты вообще, как нас насколько активно ты пользуешься соцсетями, есть ли у тебя свой профиль, в который ты всё выкладываешь?
Конечно. Мгм. Нет, кстати, сейчас, э, я не очень активно, раньше активно пользовалась, а теперь как-то забросила эти все социальные сети, потому что, во-первых, мне общение там не нравится, а если говорить про вот эти все "Инстаграмы" и "ТикТоки" я не очень как-то люблю вот эти вот фотографии выкладывать, что-то свое личное, я не люблю, нет.
Мгм. Мгм. А вот как, да. Да. Мгм. Да, ведь многие люди просто сейчас действительно, как альтернатива даже просто общению, переписке, созвонам, да, там, видео каким-то, э, с друзьями. Они предпочитают вообще общение в соц вот в соц в социальных сетях, да, где, а, вообще всё публично, да, и как ты вообще к этому относишься?
Ой, мне такое вообще честно не нравится, это не в моем характере. Я не понимаю, зачем вот выкладывать каждую, там, секунду своей жизни, потому что я иногда смотрю вот эти профили, они прямо с утра, там у них завтрак, обед, ужин, тарелки, потом они там чуть ли не в ванной комнате уже э это снимают, я не понимаю, они, наверное, это ради контента, ради заработка делают, но я бы так не хотела, кстати.
Мгм. <laughs> Мгм. Ага, ну это вообще не твой формат. Так, а с а скажи, что тебе помогает поддерживать хорошие отношения, именно, с родственниками? Ну, например, с мамой, да, ты же ну как-то дистанционно всё-таки приходится, да, вы т вынуждены это делать.
Нет, вообще не мой. Да с мамой у меня вообще созвоны каждый день, и с мамой всё прекрасно и хорошо. То есть мы там с ней можем, э, болтать, если время есть и час, и 2, и каждый день. То есть у нас, э, с ней прямо такое плотное общение с другими родственниками, кстати, тоже, э, изредка общаюсь. Вот и в основном, если что-то, какие-то новости, то через маму, она вот всегда мне всё сплетни рассказывают про всех родственников: кто, э, что, где, когда. То есть вот она всё знает, поэтому, э, вот так вот как-то не очень даже общаюсь, то есть какие-то эсэмэски иногда, какие-то фотографии, тоже поздравления. Вот так вот общаемся. Мгм.
А. <laughs> Да. Супер. Мгм. Мгм. <laughs> Молодец! Да. Мгм. Мгм. Ну ты знаешь, здорово, на самом деле, действительно, э, вот есть такое мнение, и для многих это подходит, для тех, кто ну не очень любит вот эти социальные сети, не очень любит переписки, потому что они сводятся к каким-то формальным вещам, а то как раз вот именно созвоны, именно разговор, да, как-то максимально приближает людей. Как ты, согласна с таким?
Мгм. Да вот я, кстати, согласна, но я заметила, что у некоторых людей, у них, э, ну, времени, что ли, нет, потому что они там смс-ку отправили, написали и всё. А если ты говоришь: "Давай созвонимся" вот, например, с подружкой, она постоянно: "Ой, да у меня там с ребенком, мне нужно посидеть, вот он кричит, за ним нужно присмотреть." То есть, э, постоянно у нее не стало времени, может, когда он подрастет получше будет, но сейчас она как-то даже и созваниваться не хочет.
Н-да. Ага. Ага. Ну Да, я боюсь, что это уже меняются привычки, да, у человека, то есть он как раз, вот перешел на вот этот формат, да, там текстовой, да, и или вот, как ты говоришь, по видео что-то, да, но которое всё равно не заме не заменяет, да, вот этого общения. Она говорит, даже такой вот долгий разговор, да, действительно, не который длится там 5 минут, да, а который обычно часами, да, <chuckles> когда невозможно закончить, потому что заболтались, да, наверное, только он передает вот эту теплоту эмоциональную, да, близость. Поэтому, мгм.
Мгм. Конечно. Дак я даже замечаю, что иногда я кому-нибудь там пишу, например, и люди могут вообще ответить там на следующий день, через день, то есть, э, долго приходится ждать, а в разговоре, естественно, действительно можно и час проболтать, и полтора, наверное, они время не хотят свое тратить. Даже не знаю, я как-то не хочу, э, их напрягать, что давайте давайте, выходите. Я 1 раз спрошу: "Ты там можешь?" Если человек скажет: "Нет. Мне некогда." Я 2 раз спрашивать не буду.
Да, да. Мгм. Да ладно. Ага. <chuckles> Ну да, действительно, да. Но при этом обычно, если есть какой-то потом хороший опыт разговора, всё-таки как-то он получился, если проявить настойчивость, может быть, потом, да, это войдёт в привычку. Но тут уже, да, о действительно, мир такой разный с этим смартфоном. Видишь, с одной стороны, он тебе позволил, да, вот, э, такой вот, да, там, с твои романтические отношения поддержать, да, и вот приятную классную связь с мамой поддерживать. С другой стороны, к сожалению, не оправдал в отношении, там, да, друзей пока. Ну, я надеюсь, что у тебя всё получится. Спасибо тебе за за то, что ты рассказал свою историю. Было очень интересно, я у верю в то, что у тебя получится всё-таки поддержать действительно близкими тебе людьми, действительно важными, да, какое-то менее формальное общение, да, более личное.
Мгм. Так и есть. Мгм. И тебе большое спасибо за разговор, и спасибо, что выслушала. Пока-пока.
Пока!